अ, देखिए, क्या होता है ना मान लीजिए कि आप मैं इसको गलत नहीं मानता कोई होता है कि शाकाहारी होता है, कोई नहीं होता है। तो इससे कोई अ, ब फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मान लीजिए कि जितने भी आप अ, हम लोग अगर शाकाहारी नहीं खाते हैं, भईया आप अ, जितने भी जा अ, जीव-जानवर इनके प्रति जी अ, मान लीजिए आप खाते हैं या इन इन इनके प्रति अगर आपका नज़रिया थोड़ा-सा अलग है इससे गलत बात कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना मान लीजिए उनकी डिमांड मार्केट में जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उनको पालने के लिए आपका फ़ार्म उतना बड़ा चाहिए होगा, मान लीजिए मुर्गी चाहिए तो उसके लिए फ़ार्म उतना ज़्यादा बड़ा रहेगा। अगर हमारे यहाँ पर शहर में अगर चिकन की डिमांड ज़्यादा है, 1 एग्ज़ाम्पल अगर उदाहरण के तौर पर लूँ तो उसके लिए फ़ार्म ज़्यादा बनेंगे। अगर उसी हिसाब से अगर देखा जाए कि सब्ज़ियों की डिमांड ज़्यादा है तो उसके फ़ार्म ज़्यादा बनेंगे ना, उसके लिए खेत ज़्यादा रखी जाएँगी, एक सीधा-सा कैलकुलेशन है। तो अगर तो मेरा अगर वो समय बचेगा और उसके साथ-साथ मान लीजिए ज़हरीली चीज़ों का इस्तेमाल भी हो रहा है, वो भी कम होंगीं, आपको एकदम फ़्रेश खाना मिलेगा। वहाँ के लोग इतने स्वस्थ कैसे हैं? फ़्रेश खाना ले रहे हैं, फ़्रेश खाना खा रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि वर्जित नहीं कर रहे हैं कि वो लोग शाकाहारी ही सिर्फ़ खा रहे हैं, बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, नॉन-वेज नहीं खा रहे हैं, खा सकते हैं। लेकिन उसको थोड़ी-सी उसकी लिमिटेशन अगर थोड़ी-सी कम होगी और अगर आपकी मान लीजिए डिमांड मार्केट में उसकी थोड़ी-सी कम रहेगी तो आपके आस-पड़ोस का भी जो है ना रिक्वायरमेंट है जिस तरह से डिमांड होगी, उस हिसाब से आपके आस-पड़ोस का अ, मतलब म माहौल भी बदलता जाएगा। आपको हाँ, संतुलित हो होता जाएगा ना? आपको फ़ल खाने हैं तो फल के पेड़ ज़्यादा लगाओगे अपने बगीचे में, कोशिश करोगे ना उसका इस्तेमाल करने का तो बस वही बात है।
हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी। बिल्कुल। ये तो है। हुँ। जी। बिल्कुल, बिल हुँ। हुँ। बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात, हम्म। हुँ। बढ़िया। हाँ, हाँ। जी। हाँ। संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जी। जी। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही अच्छे से आपने समझा दिया कि संतुलन क्यों ज़रूरी है और प्रकृति को किस तरह से बचाया जा सकता है। अ, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ।